Olha, eh, eu não sei, eu preciso de um conselho, porque tá difícil de eu conseguir equilibrar
Claro.
o que eu quero, meus desejos, eu não vou nem dizer necessidade, são os meus desejos, os meus sonhos, com o que a minha família anda cobrando
Certo.
de mim e criticando. Devo alguma coisa
Vamos lá, eu vou tentar te ajudar vou te ajudar. Se se se eu não tiver bolsa Louis Vuitton e Ferrari no meio
Ajude, por f Não, não chega a tanto. Eu gostar
Então pronto. Então você deve estar certa.
Eu até gostaria. <laughs> Eu até gos
Então você deve estar certa e eles errados, vamos lá.
Eu o que será que eu acho que é?
<giggles>
<laughs> É quase isso, é por aí. Eh, o que acontece? Eu
<giggles>
tenho a vida toda esse jeitão carioca desenrolada, tenho que ralar, vou ralar, tenho que labutar, vou labutar.
Ah, ótimo. Extrovertida.
E aí extrovertida e e se eu tiver que meter as cara num trabalho eu vou meter com esse jeito extrovertido mesmo, sabe.
Ótimo.
Então o que acontece? Eu, ao longo da vida, levei acumulei toda uma formação, são 23 anos trabalhando com TI em software, em em na área de TI.
Olha.
E
Garota inteligente.